おお、その恋愛依存症っていうのは、その、日本帰国前での恋愛が、えっとを引きずってたみたいなイメージですか？
はい。 えっと、ですね、なんかそれで言うと、と、去年の12月に、まあ、結構長く2年位付き合ってた彼女と別れて、まあ、そこまでほんとにですね、まあ、だいたい。あの、10年位
ええ。 はい。 ははい。 ええ。
ずっと彼女がいたんですよ。
はい。
お相手がずっとほんとに途切れずにいて。それで、まあ、去年の12月のタイミングで、彼女と別れて、彼女がいないっていう状況になったっていう形ですかね、それで言うと。
ええええ。 はい。 ええ。 あ、じゃあ、その10年位っていうのを、あの、特定の1人ってわけじゃなくて、色んな方とお付き合いしたけど、途切れることがなかったということですね？
あっ そうなんです。<laughs>
<laughs> はいはい。なかなかすごいですね。<laughs>
うさぎ、そうですね。ほんとに今思うとすごくすごいですよね。
はい。いや、確かにおっしゃられるように、依存症って言われたらそう思えなくもないです、それだけ聞くとね。
うん。 そうですね。やっぱりなんか自分の認知的には、あ、なんか惚れ性なのかなっていう風に思って、まあ、そこで思考をストップしていたんですよね。やっぱり、その、ただ惚れ性なだけだ、っていう事実を、なんかそういう認知をした方が自分にとって、なんか理解が楽だし、肯定もできるじゃないですか。なんか誰かに何か言われても「人を好きになりやすいだけなんだよね」って言えるので
うんうんうん。 はい。 ええ。 うんうん。 はい。 うん、ふん。 はい。 ええええ。 はい。ええええ。
ただ、そこでですね、今年、まあ、日本に帰る、帰国するってなった時に、ちょっと思考を一歩深めてみようということで。まあ、なんか。よくよく自分で自己分析したタイミングで、いや、これは惚れ性なだけじゃなく、惚れ性なのも多分あるけど、まあ、恋愛というか、なんて言うんですかね。自分に愛を向けてくれる人がいるっていうこと、その事実に対しての依存をしていたなっていう感じだったんですよね。
はい。 ええ。 ええ。 はい。 うん、うん。